Oke, jadi pernah juga sih ya, gitu. Waktu itu memang aku manggil ini ya, gitu, ART gitu Kak. Jadi heeh, jadi sebenarnya bukan ART sih, lebih ke babysitter gitu ya. Karena mungkin dirasa ya gitu, eee, istri aku udah enggak kuat kalau misalkan ngurus gitu ya, ngurus sendirian gitu, Kak. <laughs> Jadi enggak ada waktu buat sendiri gitu. Nah, akhirnya aku udah bilang itu setuju bahwasannya ada nih, yang mau jadi babysitter-nya gitu. Jadi buat ngawasin anak main aja gitu. Nah, sisanya sih, itu masih sama istri gitu ya, yang lain-lainnya gitu, Kak. Tapi, kalau pembagian-pembagian sih sebenarnya enggak ada, Kak, gitu. Maksudnya, enggak ada pembagian yang yang diharusin buat kerjaan aku gitu. Aku ngerjain enggak, Kak. Aku lebih ke kayak, ya ini kan sebenarnya tugas aku juga ya sebagai suami gitu. Kan sebenarnya tugas istri itu hanya melahirkan dan juga mungkin melayani suami gitu, Kak. Nah, melayani suaminya itu, mungkin ya itu, dengan dia itu berbakti juga gitu. Artinya, dia juga enggak ada kayak kewajiban buat sebenarnya ngepel gitu ya, beres-beres rumah gitu ya, masak, enggak ada, Kak, gitu. Itu adalah mungkin mencari pahala buat suaminya, seperti itu, Kak.
Mhm. Mhm. Oh, heeh. <chuckles> Iya sih Kak. Capek tuh, Kak. <laughs> Mhm. Heeh. Benar. Iya sih, benar. Iya, heeh, Kak. Iya. Heeh. Iya sih, paham sih, Kak. Aku, Kak, ya. Nah, jadi Kakak istilahnya di sini itu, m eee, sesenggangnya dan mungkin saling mengerti gitu ya, Kak, ya, keadaan masing-masing gitu ya. Istilahnya mungkin, eee, kalau mungkin pas istri senggang atau mungkin pas istri repot gitu ya, ngurusin anak di rumah masih, eee, berantakan gitu, istilahnya Kakak kan nggak nuntut gitu ya, maksudnya rumah selalu bersih, kayak gitu ya. Jadi mungkin, eee, komunikasi dan saling mengerti gitu ya. Wah, seru sih, ya seru ternyata gitu. <chuckles> Nah, tapi nih Kak, pernah enggak sih, maksudnya, eee, maksud aku tuh kayak, eee, pembagian khusus. Misal nih ya, yang sering mungkin, eee, banyak orang kalau masak itu kan identiknya, eee, pasti perempuan, kayak gitu loh, Kak. Maksud aku tuh gitu. Apakah memang, eee, apa namanya, kayak memasak ini udah pasti istri aku gitu, Kak?
Mhm mhm. Iya iya. Betul betul. <laughs> Iya. Mhm. Betul betul.